Ha, e yani, aslında sadece 2 öğün yiyorsun ve ilk yediğin öğün de bu kadar küçük minimal bir öğün. Ondan sonra da akşam 6'da yiyorsun. Eee, aslında sana sabahı, evde huzurlu bir sabahı sormak için başlamıştım sohbete ama gittikçe benim için enteresan bir hâle dönmeye başladı. Onun için akşama doğru da soruyorum. Peki, akşam ne yiyorsun? Yani, eee, çünkü anlattığın şey çok az şu ana kadar.
Ve biri çok hafif. Evet. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet. Eee, ya akşam da aslında çok yemiyorum, yani, ııı, beni kurtaran bir tane mercimek unlu bir makarna var. Tamamıyla mercimekten yapılmış. Iıı, makarnayı da çok seven biri olarak, ııı, ya onu yerim ve yanında, böyle, 4-5 diş, ııı, sarımsak yerim deniz tuzuna batırarak.
Hı hı. Evet. Hıh. Imm, ilginç. Enteresan, bu
Evet, eee, ve makar ya makarnaya da hiç sos falan koymam bu arada.
Dümdüz yersin. Hımm. Bu, di şey, eee, sarımsak böyle, hani, taze sarımsak falan mı yoksa bildiğin, hımm, tamam.
Dümdüz. Aynen. Eee Taze sarımsak. Evet, aynen. Biraz kokuyor <chuckles> ama ay hijyen kısmını sonra hallediyorum. Sağlıklı çünkü, tadını da severim. Ya, akşamları da böyle, ya da mesela barbunyayı çok severim. Bir bakmışsın barbunyanın üzerine, işte, limon sıkmışım, onu yiyorum. Çok, akşamları da çok pratiktir, yani, sabah da akşam da pratik bir ritüelim var aslında.
Hı hı. Evet, <chuckles> olsun, olsun. Evet, evet, hı hı. Ha ha. Anladım. Eee, anladığım kadarıyla tek başına yaşıyorsun. Doğru mu anladım? Evet, çünkü, hani, eee, hani, şey olunca, aile olunca, yani, işte, bir partner ya da çocuk falan olunca tabii, biraz daha yemek hazırlama falan, ııı, pratikleri değişebiliyor. Çünkü, eee, daha, hani, eee, birilerini doyurma gibi ya da birileriyle yeme, paylaşma gibi bir durum söz konusu oluyor. Anladım. Eee, peki bu durumda şimdi, eee, çok merak ettiğim bir şey soracağım. Eee, fiziğin herhâlde sıfır bedene yakın olsa gerek bu kadar <chuckles> minimal beslenmeyle.
Evet, evet, bu aynen tahmin edilebilir oldu. Hı hı. Yok. Evet. Hı hı. Evet. Hıh. <chuckles> Yani, eee, ya şöyle, ya spor da yapıyorum, ııı, her gün, eee, yaklaşık 1 saat. Yani, dolayısıyla bedenim aslında 32 ve 34 arasında değişiyor dediğin gibi. Yani, hani, küçük bir bedenim var, evet.
Hmmı. Hı hı. Anladım. Hı hı, Hı hı. Anladım. Önemli olan sağlıklı olman. Iıı, hele, böyle, işte, dediğin gibi gluten, ııı, ya da karbonhidrata özen gösteriyorsun anladığım kadarıyla. E işte kahvede kendini kandırmaca yapıyorsun 2. kahveyi belki sulu kahve gibi bir şey hazırlıyorsun. Eee, belli ki özen gösterebiliyorsun. Eee, bu da tahmin ediyorum ki aslında iç huzuruna da yansıyor olmalı. Çünkü evdeki sabah huzurundan bahsederek yola çıktık ama bütün anlattıklarından genel olarak bir iç dengenin de olduğunu anlıyorum, yanılıyor muyum?
Ya, eee, evet, u Hı hı. Aynen öyle. Öyle. Yani, kendimce.

Hı hı. Şöyle: Eee, filtre kahveyi severim. Hem yapımı pratiktir, eee, hem de, yani, bir yerde bütçeme de uygun. Hani, böyle bir makine almama ya da makine bozulursa değiştirmeme falan gerek kalmıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Böyle french press dedikleri türde mi kullanıyorsun? Hı hı.
Çok benziyor. Şöyle anlatayım sana: Böyle bir, eee, huni şeklinde bir seramik düşün. Eee, onu bardağın üstüne koyarım. İçine de filtre kâğıdı vardır. Eee, sonra Bu arada suyu kaynatırım. Eee, su kaynadığında da filtre kâğıdının içine dökt koyduğum, eee, filtre kahveyi
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.
Eee, filtre kahvenin, daha doğrusu, üstüne de s kaynamış suyu koyarım. Sonra böyle yavaş yavaş süzülür. Eee
Evet. Hı hı. A! O, bir çeşit demlenme gibi, eee, kaynar suyun içinde yavaş yavaş suya absorbe oluyor ve aşağıya doğru damlıyor. Anladım, çok güzel. Şahane. Peki, kahveni böyle sert mi seversin, hafif mi seversin? Nasıl bir tonda? Hıı.
Evet. Aynen öyle. Evet. Bir 10 dakika da hazır olur yani. Aynen. Sert sert içerim kahvemi. Yani sütsüz ve şekersiz severim.
Hımm. <smacks lips> Sütsüz, şekersiz, sert kahve. Peki. Hı hı.
Tabii, eee, bence biraz vücut da alışmış. Hani, o kahveyi sabahları sert istiyor. Ya, umarım bağımlılık değildir. Çok şimdi böyle <chuckles> Eee, olabilir ama yani. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. Evet, yani şöyle: Belki "bağımlılık mı, değil mi"yi anlayabilmek için mesela içmediğinde bir nedenle içmediğinde nasıl bir, eee, hani, şey geliştiriyor, zihnin, bedenin falan ona bakmak lazım herhâlde.
Ay, ay, ay! Of! Ay! Ya, anlatayım hemen, hemen anlatayım. Eee, bir gün kahve bitmiş ve ben bunun hiç farkına varmamışım. Nasıl? Yani nasıl? Eee, ve, eee, inan, hani, pijamalarımla karşı markete gittim.
Eyvah! Hıı. Hı hı. Ev Kahve almaya. Evet. <chuckles>
Pijamalarımla, yani, hani, üstümü falan değiştirmedim. Daha, böyle, yüzümü yıkamamışım neyse ki. Market sadece 5 adım. Herkes bana bakıyor. Böyle, lacivert, yıldızlı pijamalar çok keyifliydi gerçekten.
Hı hı. Evet. Oh! Eee, güzel. Tabii, olabilir. Niye olmasın? Hı hı.
Öyle. Öyle bir kereliğine oldu öyle bir şey. Ama evet, kahveme sabah kahveme bağımlıyım ya ben. Bunu kabul ettim.
Anladım. Evet. Peki, güzel. Eee, kahve, eee, ş pişerken yani, kahveyi sen hazırlarken, eee, hemen 1-2 soru: Perdeler açık mı, camlar açık mı, yoksa kapalı mı ve, eee, bir de arka fonda bir müzik çalıyor mu?
Eee Aynen. Hıı. Eee

Hımm, evden mi çalışıyorsun?
Evden çalışıyorum, aynen öyle. Sonra orada bir baktım birazcık artık, hani, yoruluyorum ya da zihnim aynı berraklıkta değil, enerjim düşmüş. Eee, diyorum ki, "Ben bir duş alayım."
Tamam, hı hı. Evet. Hımm. Bu arada sabah kaçta kalktın?
Sonra Ya, sabahları genelde 08.00'de kalkarım.
Hımm. Tamam, 08.00 ile 08.30 arası falan bu az önce sözünü ettiğin kahve ritüeli. sekiz buçuktan sonra 09.00 gibi de, ah, masayı açtın, ofisine oturdun, artık iş yerindesin, eee, ve çalışıyorsun. Sonra bu arada hiçbir şey yemiyorsun ve sadece işe odaklısın anladığım kadarıyla. Kahveyi yeniliyor musun bu arada?
Evet. Aynen, 09.00 dedi mi işe başlarım. Aynen. Evet. Evet. Hı hı, aynen öyle. <chuckles> Evet, kesin. Ama, eee, yenilerken de aynı filtreye yani filtrenin kağıdını ve kahveyi yenilemiyorum. Sadece olan kahveye sıcak su ekliyorum. O da benim birazcık, hani, zihnimi kandırış yöntemim, hani çok da kahve içmeyeyim diye.
Hımm, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Ha! Biraz daha hafif. Hı hı. Anladım, o daha böyle hafif suyu Biraz hani çayda paşa çayı denir ya, biraz ondan ya da demliğin üstüne sa şey, eee, su çekmek gibi denir, biraz ona benzer bir şey yapıyorsun. Peki, ondan sonra öğlene doğru oldu, sen aranı verdin, duşunu alıyorsun ve artık bir şey ye bence. Yani ar artık yi ye yani, evet.
Evet. Hı hı. Aynen. Evet. Tam da öyle. Hı hı. Artık acıkırım büyük bir ihtimalle. Aynen. Evet. Orada da, eee, birazcık aslında ruh hâlime çok bağlı ama genelde, ımm, eee, şey, bademli süt
Hı hı. Hı hı.